É.
Exatamente, para não deixar de se ver, né, porque aí, eh eh, na verdade todo mundo quer, né, essa sinceridade, essa transparência, mas também muitas vezes não sabem dar de volta, né?
É verdade, exatamente. É, então tem que saber também ouvir, né, se a gente quer quer a verdade tem que saber ouvir depois a verdade, né.
Uhum. <chuckles> É, né, exatamente, é o que que minha vó dizia: "Quem fala o que quer, ouve o que não quer."
Ouve o que não exatamente. Essa é uma uma um ditado muito sábio.
<laughs> É verdade.
Né. Mas também Não, eu acho que é isso, eu acho que é é é conversar e, às vezes também, voltando àquela história do para quem que você vai pedir atenção, né, se você vai for for pedir atenção de criança, por exemplo, de filho, de sobrinho, de cri eu acho que não funciona a coisa de "Ai, estou estou querendo ficar um pouquinho mais com você, vai. vem aqui está." Né. <laughs> Não vai funcionar. <chuckles> Então
Com relação me conta, fala. Não tem como, sim. Aham, vai dizer: "Sai daqui. Que isso? Velha louca." <laughs> Aham. Tipo: "Mãe, tira essa velha louca daqui."
É. Então tá, às vezes tem que ser um pedido específico, assim, e falar: "Olha, eu estou precisando da sua atenção agora nesse momento, vamos conversar? Né, para de fazer o que você está fazendo e olha aqui no meu olho, né."
"Mãe, o que ela quer de mim?" <chuckles> Uhum.
Eh, é.
Esse olho no meu olho dá já dá medo, se eu a fosse criança: "Meu Deus, o que que eu fiz, olha, porque eu tenho que olhar no olho, eu estou com medo." <laughs> Né. Me conta, assim, a a coisa interessante que, eh, você falou no início era que quando a gente já tem que pedir atenção quer dizer que tem alguma coisa que não está legal, né.
Já dá medo, <chuckles> então então acho que não é bom. <laughs> É, é Uhum. É, e eu acho que aí a gente tem que reavaliar, né, por exemplo, é claro que eu acho que às vezes isso pode acontecer em um ambiente profissional, né. E aí as coisas mudam, porque você realmente pode estar sendo relegado dentro de um departamento, e, hã, ninguém está percebendo que o esforço que você está fazendo, né. E aí isso é mais é outra coisa, né.
Isso. Isso. Uhum. Sim, sim. Depende do contexto, né, mas, por exemplo, no contexto afetivo, né, eu eu concordo com o que você falou, justamente por isso, né. A gente você tem que pedir um abraço à pessoa com quem eu to
É. Uhum.